Alors, tu vois? Je viens te voir parce que j'ai un petit, heu, un petit souci, heu, que, bon, heu, beaucoup de personnes ont, hein, quand même, hein. Hem, en fait, heu, il me faudrait une journée de 48 heures, ça pourrait être in ça pourrait être intéressant. Heu, j'ai pas mal de choses, heu, à faire et des fois, je ressens une quand même, hein, une petite culpabilité. Si, par exemple, j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais dans la journée. Hem, j'ai pas mal de choses à faire, j on va dire que j'ai 3 gros blocs
Mmh mh. Ouais. <chuckles> Ah oui. D'accord. Oui, d'accord. Mmh.
dans une journée à essayer de de de heu, de caser qui sont, heu, obligatoires plus ou moins et en plus de ça, j'ai, allez 1 ou 2 blocs que j'aimerais bien caser qui sont, heu, facultatifs ou bon, je peux faire, heu, si je suis pas obligé de les faire tous les jours, donc j'aimerais un petit peu tes conseils, voir comment je pourrais, bah, mieux organiser, heu, mes journées pour essayer de de faire le le maximum, quoi, à cha
Mmh mh. Oui. Bah ouais, c'est vrai que, beh, je comprends, heu, parce que c'est vrai que, dans la société d'aujourd'hui, heu, on nous en demande, heu, beaucoup, hein. Heu, en général et heu, je comprends qu'on puisse se sentir un petit peu submergé, heu, par toutes les tâches, heu, à faire et heu, du coup, qu dis-moi, quels sont les, mmh, ces fameux 3 gros blocs, heu, dont tu me parles?
Ouais. Eh ben, sur les 3 gros blocs, le 1er, hein, le plus important, c'est, heu, le travail. Je travaille à mon compte, je dirais je travaille entre 6 heures et six h sept heures et demie, heu, par jour donc ça me fait des journées qui font, heu, allez, ça dépend, heu, si je travaille bien ou pas mais on va dire 09:00-12:00, 14:00-17:00, grosso modo, dix-sept heures trente la plupart du temps, hem, après il y a un 2e bloc qui est, heu, la révision de mes concours où ça, j'aimerais bien mettre 1 heure par jour.
Mmh mh. D'accord. D'accord, oui. Mmh mh. D'accord, oui.
Voilà. 1 heure par jour à, heu, ça serait bien et heu, le dernier bloc c'est, heu, le la le, mmh, du temps pour, heu, pour mes hobbies, pour, heu, parce que j'ai j'ai des choses à j à étudier, aussi, j'ai un examen mon hobby donc heu, il m ça demande quand même pas mal de temps, heu, voilà, ça pareil 1 petite heure par jour, heu, plus ou moins, ça c'est vraiment les blocs prioritaires.
Mmh mh. D'accord et là, heu, au aujourd'hui, heu, comment, heu, ça se passe? Est-ce que tu, heu, réussis à avoir un équilibre entre ces blocs ou heu, voilà, heu, donc au contraire comme tu me dis: «Tu as pas assez d'heures dans la journée» et tu penses qu'il te manquerait combien de temps? Quel bloc tu sacrifies, heu, du coup, à cause de ça, heu
Heu, le bloc, que je sacrifie du coup, c'est, heu, celui du de de mon hobby-là, de l'examen que je dois passer pour mon passe-temps, hem, parce que, heu, c'est l grosso modo «le moins important» entre guillemets, heu, voilà, celui qui est jamais sacrifié ou très, très, très rarement c'est, heu, le bloc travail
Mmh mh. Ouais, d'accord. Mmh mh.
évidemment et heu, voilà, mes concours j'arrive quand même à réviser mais pas jamais 1 heure et 1/2, heu, je dirais 45 minutes, 1 heure, heu, maximum par jour, quoi.
D'accord. Donc, oui, quand c'est 45 minutes il manque, heu, quand même un peu de temps, heu, pour vraiment finir, heu, la révision, hein, c'est c'est clair que mmh.
Bien sûr, hein. Exactement.
D'accord, donc, heu, oui, heu, là je me fais un petit peu, heu, une idée, heu, de combien de temps te prend, heu, chaque bloc et heu, c'est vrai que voilà, s'il te manque un petit peu de temps, heu heu, pour toi, pour, heu, passer ton concours, heu, pour ton hobby, c'est vrai que ce serait dommage, heu, de le sacrifier, hein.
Bah, oui voilà, c'est c'est c'est c'est ça, c'est pour ça. C'est du temps qui est q qui est très, très, très im important, heu, pour moi quoi, j'ai à terme, d j'aimerais tendre vers quelque chose où, heu, bah, je les sacrifie pas et hem et, hem, et alors, parce que là-dedans, heu, dans tout ça pour l'instant, j'ai pas fait de j'ai pas fait le sport. Là je me suis, heu, la détente, heu la détente, heu, je je la fais le soir. Hem, voilà.
Mmh. Ouais. Mmh mh. Oui. D'accord, oui tu as un temps pour toi quand même aussi. Heu, ouais et hem
Oui, parce que ouais, vas-y, je t'en prie.
Heu, non, dis-moi. <chuckles>
Parce que, tu vois encore le matin, par exemple, heu, je suis très productif. L'après-midi, heu, je travaille pas trop mal aussi, mais je quand j'étais étudiant, j'ai beaucoup travaillé jusqu'à très tard. Je révisais souvent jusqu'à très tard et honnêtement ça, je veux plus. Donc en fait, depuis que j'ai arrêté les études vers, heu, 19:00, heu, quand j'arrête de hop, c'est repos il y a il y a rarement du rarement de révision ou de travail a après 19:00, quoi.
Ouais. Ouais, d'accord. Mmh, d'accord et heu heu, comment tu te sens? Est-ce que c'est quelque chose du coup qui te fatigue, heu, beaucoup, heu, d'essayer de réaliser toutes ces tâches? Ou est-ce que tu te sens quand même, heu, encore plein d'énergie, heu, le soir? Heu, voilà, est-ce qu'émotionnellement aussi ça te ça te prend beaucoup la tête? Voilà. Quelles quelles sont tes émotions par rapport à ça?
Bah, mmh, ça me prend quand même un petit peu la tête effectivement parce qu'il faut que je sois assez hem, i il faut quand même que je se m j'aime pas l'utiliser terme anglais donc je suis en train d'en chercher un français mais j'aime pas de devoir changer rapidement, heu, parce que, bah, je travaille, heu, ma journée de travail se finit, je fais une petite pause, clac, là il faut rebrancher le cerveau pour, heu, faire des maths, hein, parce que la révision de mes concours c'est ça, c'est faire des maths et après il faut, une fois que ça c'est fait il faudrait rac rebrancher le le cerveau pour, heu, réviser le l'examen pour mon passe-temps, tout en ne perdant, du coup, pas de qualité de de travail, hein, dans tout ça.
Mmh mh. Mmh mh. Ouais, d'accord. Mmh mh. C'est ça, j'ai l'impression que tu dois rester quand même, heu, concentré, bah, pour ton travail, pour tes études et pour, heu, le concours de ton hobby. Donc ça te demande beaucoup de concentration et et d'attention donc, heu, c'est vrai que ouais et hem et du coup tu me disais que tu commençais tes journées à 09:00. Est-ce que tu penses que tu pourrais éventuellement commencer plus tôt ta journée? Ou est-ce que ce serait trop difficile parce que tu te sens quand même fatigué? Ce sont quand même des grosses journées.
Oui. Exactement, ouais. Oui. Bah, j'aimerais bien commencer ma ma journée avant 09:00. Hem, le problème, c'est que, heu, bah, pour mon travail, j c'est difficile de pouvoir le commencer avant 09:00. Heu, il faut, heu, les les les collègues sont rarement disponibles avant, heu, je travaille en freelance depuis la maison, mais on a besoin d'être une équipe pour travailler et il y a rarement des gens qui sont disponibles donc en fait le il faudrait que j'essaye en fait. Tu as quand même raison f 1 matin ou 2 faudrait que j'essaye pour, heu, avoir une idée un petit peu plus précise de ce qui se passe vraiment mais aux dernières nouvelles, ça valait pas vraiment le coup de se lever plus tôt, ouais, pour juste attendre que quelqu'un arrive quoi.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh. D'accord. Ouais. Ou alors si tu commences ta journée plus tôt, est-ce que tu penses que tu peux commencer par 1 heure de révision? Dans ce cas-là, heu, pour tes études et du coup tu te décales, hem, un petit peu ta ta journée où tu commences, heu, ton ton travail après avoir fait tes révisions et comme ça le soir, bah, tu as pas réviser et tu passes directement à ton hobby.
Ah oui! J'y avais pas du tout pensé. Mmh, ouais, non, non, c'est une, heu, c'est une très belle piste à explorer, j'y avais pas pensé. C'est, heu, c'est vrai que, du coup, je pourrais commencer plus tôt ma journée. Je pourrais me lever sur les coups de de 7:00 et heu, réviser, heu, mon concours de 8 à 9:00 commencer et commencer ma ma journée de travail. Ah oui, ça ça peut paraître, heu, très anodin mais j'y avais pas du tout pensé avant et bah l ouais.
Mmh mh. Ouais. Voilà. Mmh et en plus, heu, tu sais que ça pourrait être, heu, bénéfique pour toi. Parce que, heu, souvent, heu heu, les gens sont plus efficaces, heu, le matin pour tout ce qui est, heu heu, voilà, concentration, révision et assimilation des informations, heu, voilà, le cerveau qui vient de se réveiller, en fait, est vraiment plus apte à, voilà, à recevoir beaucoup d'informations et à mieux les «digérer» entre guillemets, heu, donc heu, tu pourrais même peut-être, hem, voir une différence et être un peu plus efficace, heu heu, dans ce domaine-là. Donc, heu, ça pourrait être sympa d'essayer, heu, pour voir ce que ça donne.
Ouais. Heu, oui, oui, oui tout à fait parce qu'en plus je culpabilisais un un petit peu honnêtement, heu, je culpabilisais un petit peu le fait de de pas vraiment, hem, savoir un petit peu, heu, b parce que je sais que le matin je suis productif et je culpabilisais un peu sur le fait que, bah, j'utilisais ce temps où je suis vraiment productif pour autre chose que pour mes concours. Donc ouais, je vais je vais essayer ça. C'est c'est vraiment intéressant je vais je vais essayer ça demain. Donc je te je te remercie, heu, beaucoup de m'avoir, heu, de m'avoir éclairé, heu, éclairé là-dessus.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mouais. Super et puis c'est vrai que, heu, tu peux garder ton hobby, heu, toujours en fin de en fin de journée parce qu'au final, heu, dans les priorités c'est, comme tu le disais, ce qui est le moins urgent, même si c'est quand même important pour toi de, heu, de faire, heu, ce concours pour ton hobby. Heu et du coup le fait que ce soit en fin de journée, heu bah, c'est quelque chose que tu fais de manière un peu plus détendue, j'imagine? Heu, donc, heu, voilà tu au tu auras moins le stress, moins de pression à garder cette activité, heu, en dernier dans ta journée.
Ouais. Oui. Mmh, exactement, oui, oui, c'est vrai que tu as, mmh, vu comme ça, heu, c'est de vu comme ça, tout fait sens, heu, je te remercie beaucoup de m'avoir éclairé, heu, là-dessus. Ouais, ça m'a bien aidé et puis, heu, maintenant, j'ai j'ai vraiment hâte du coup d'être demain pour m'y mettre. <chuckles>
Mmh mh. Bah, je t'en prie. Super, bah, n'hésite pas si tu as d'autres questions.